Halos wala, eh, kasi alam mo kahit nga gusto kong mag-nap 'pag narinig ko lang 'yong Ah Diyos ko! nawawala na 'yong ano ko, antok ko, na a-ano talaga 'yong parang papikit ka pala ta's biglang sisigaw 'yong anak ko dahil sa pinapanood kasi na c caried away siya sa mga pinapanood niya sisigaw na lang bigla, oo nawawala na yung parang oh 'bat pa ba't pa ako nakahiga, hindi rin naman ako matutulog na, yung gano'n.
Mhm. Hmm, mm. Oh. Mm. Hmm, mm. Pero na nabanggit mo nap no no naka ibig sabihin nakakapagpahinga ka naman in between dun sa mga task or mga gawain mo, at kamusta naman yung tulog mo sa gabi?
Ah, sa gabi mas okay yung tulog ko sa gabi kasi, ah, 'pag sinabi kong 10:30 talaga natutulog na talaga ako, ngayon, parang i-che-check ko lang ng mga ilang, ah, minutes yung cellphone tapos
Hmm. Se